Nó ảnh hưởng rất là nhiều luôn bạn ơi. Ờm, mình nhớ cái Tết năm đó đó, ờ, khi mình mới đi làm được 1 năm á, thì mình có đi làm xa nhà, cho nên nó là cái Tết năm đó, ờ, mình, ờ, chạy doanh số mà. À, nếu mà mình, à, bỏ thời gian về ăn Tết như vậy á, nó sẽ mất khoảng thời gian khoảng tầm 1 tuần đó, thì coi như là 1 tháng có 4 tuần thôi mình bỏ mất 1 tuần thì thì làm sao mình có thể đạt doanh số được? Làm sao mình có thể cân đối, a, công việc với lại gia đình được? Đó, cho nên là cái thời gian đầu thì mình chưa có thể cân đối được á, mình à, cái năm đó mình nhớ á là mình không có về ăn Tết được với gia đình luôn á, ờ đúng rồi, không có về ăn Tết được, ờ, phải mãi đến cuối tháng đó- mà thường công ty mình sẽ cho nghỉ cuối tháng- thì tháng Tết đó đó là nó là nằm đầu tháng, nhưng mà tới cuối tháng, mãi cuối tháng mình mới, a, sắp xếp thời gian về mình ăn Tết được, nhưng mà có về thì có về thì cái không khí Tết cũng đâu còn đâu bạn. Đó, cho nên là
Ừm. Đúng rồi. Ờ, cũng khó nha. Ừm. Căng thẳng vậy luôn. Ừm, hiểu, hiểu. Ừm, đúng rồi, tại vì thực ra cái ngày Tết là rất là quan trọng nè, là cái ngày sum vầy nữa. Bây giờ bạn cứ tập trung công việc xong rồi bạn về những cái ngày thường thì nó cảm giác là nó hổng có không khí, ý nghĩa ha. Chắc là cái thời điểm đó là bạn cũng có hối hận chưa?
Cực kỳ quan trọng luôn á. Mình rất là hối hận luôn, ờ, khi mà mình không có về ăn Tết được á, sau đó một, ờ cuối tháng mình về. Về nhà thì nó không có còn cảnh tượng gì là Tết luôn, mình về giống như là những cái ngày bình thường à, nó hổng còn không khí gì hết. Đúng rồi, mà ngược lại á gia đình của mình người ta cũng rất là buồn luôn, tại vì á, Tết người ta là những cái ngày mà sum vầy mà, à, cái ngày truyền thống để gia đình có thể tụ họp về và có thể, à, à, cùng nhau tận hưởng cái ngày những cái ngày đầu năm mà. Nhưng mà khi đó đó thiếu mình rồi này thì gia đình nó không có đầy đủ, không có đong đầy đó bạn. Cho nên là, ờ
Ừm. Ờ, chỉ có về thăm nhà thôi, ừm. Đúng rồi. Ừm. Mà lúc đó là bạn làm bạn cũng gọi như là, à, đi làm hổng có, gọi là, không có tinh thần nữa, tại vì ai cũng sum vầy nhộn nhịp xong rồi bạn cứ tăng ca gọi điện, ồ. Chắc là lúc đó cũng buồn lắm ha?
Đúng rồi. <laughs> Buồn đó bạn, mình cứ lủi thủi một mình thôi, thì mình cứ cắm đầu vào công việc á. À, cho nên á là từ cái thời điểm đó mình nghĩ là làm sao để mình có thể cố gắng cân bằng công việc nhiều, ờ tốt hơn nè, để mình có thể sắp xếp thời gian, a, a, về với lại gia đình những cái ngày quan trọng nè. Hoặc là nếu mà đối với những ngày, những tuần bình thường ấy, cố gắng làm sao để xách a, sắp xếp cuối tuần nè, mình mới là có thể về mình chơi với lại ba mẹ. Thì, ờ, cái cái điều đó sẽ làm mối quan hệ của mình nó trở nên tốt hơn đó.
Ừm.

Đồng ý luôn á, thấy bạn rất là sắp xếp hợp lý nha. Đó là đi làm từ thứ Hai thứ Sáu nha, xong tăng ca 2 tiếng thôi, rồi sau đó là sẽ có những cái thông báo, rồi mang cả dụng cụ tập gym để mà đi tập nữa, tập xong rồi về nhà nghỉ ngơi, rồi cuối tuần thì có thời gian thư giãn nữa. Mà bạn ơi tới thời điểm bây giờ là bạn áp dụng những cái phương pháp đó nè, rồi những cái cách mà lập kế hoạch đó đã được bao lâu rồi?
Ờ, mình, hà, làm được cái phương pháp đó đó, là đến nay là mình nhớ không lầm khoảng được 3 năm rồi đó. Tại vì, à, sau cái quãng thời gian ban đầu khoảng tầm 2 năm mình đi làm á thì mình cứ chật vật mãi d với vấn đề mà cân bằng với công việc với lại cuộc sống hoài à, mình hông cân bằng được, mình cứ bị, à đúng rồi, bây giờ thì nó ổn rồi.
Ừm, hổng có cân bằng được ha. Bây giờ là ổn rồi, đúng hông? Đó, thấy là khỏe, khỏe hơn rồi a.
Khá là khỏe đó.
Ừm. Rồi á, thì, ờ, hổng biết là bây giờ á là những cái vấn đề về sức khỏe như dạ dày, ơ, này kia luôn, nó có cải thiện luôn hông bạn? Hay là chỉ về mặt tinh thần thôi?
À, mình nhớ lần cuối cùng mà mình đau dạ dày chắc phải cách đây nè 3-4 năm rồi đó. Tại vì sau khi mình cân bằng, ờ, giữa công việc cuộc sống á, lúc nào cái tinh thần của mình nó cũng thoải mái hết á, mà cái bệnh đau dạ dày này á, nó xuất hiện, ờ, nhiều nhất khi mà mình bị stress, mình bị căng thẳng á. Thì cái việc, ờ, mà, ờ, người ta hay nói cái từ gì trong chuyên môn nó là, à, axit trong dạ dày nó tiết ra nhiều á, thành ra mình bị đau dạ dày cái lúc mình bị stress á. Cho nên là khi mà mình mình cân bằng được á, thì, ờ, mình không có còn bị stress nhiều nữa, mình có nhiều thời gian hơn dành cho bản thân của mình nè, mình tập thể dục đều đặn nè, cơ thể mình tốt hơn nè, và mình sẽ có những chuyến du lịch, à, làm cho mình thoải mái hơn nè. Ờ, đôi khi là, ờ, những tối rảnh á, mình còn, à, đi chơi thể thao như đà đá banh nè, đánh cầu lông với bạn của mình, nó rất là vui luôn đó bạn ơi.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đồng ý luôn bạn ơi. Ừm. Ừm.